بالضبط، اللي اقترحها عليّا يعني هي آه، ممكن تهدِّيني وبتاع، بس كُلّ شوية هتقُوِّمني من النوم، فأنا م م م المفروض أنام عشان أرتاح، عشان أتعافى بشكل كويس. فهو كانت بصراحة كانت نصيحته ديّة كانت وحشة جدًا، يعني كان عملت معايا العكس تمامًا، بدل ما تنيِّمني، لأ، أنا كُلّ شوية كنت أصحى وأروح الحَمَّام وبتاع، وكان كانت مشكلة. ساعتها بقى آه، حسَّيت بقى إن لأ، م مش هآخد نصيحة من حد خالص، خالص قُمت واخد بعضي وعلى الدكتور.
طيب امم، امم. طيب. امم. طيب امم، كمل. وهو الدكتور وبَص بقى يعني آه، أنت كده صح، إنك تفكر على الدكتور و ويعني على الدكتور كده صح. طيب بخصوص حِتّة النوم بقى، يعني آخِر حِتّة فآخِر حاجة في حِتّة النوم دي اللي هو يعني ما جربتش حاجة بجانب الدّوا تاني؟ يعني بجانب المُنوِّم ده، يعني ما جربتش مثلًا طقوس نوم مُعيّنة تعملها كده، بحيث إن أنت تهيَّأ لنفسك؟
بالضبط. امم. جربت بصراحة، يعني كان في حاجة برضو جربتها، جربت إن أنا أقرا كتاب كده قبل النوم على طول، إن أحُطّ مثلًا كتاب كده وبتاع، وأقراه.
حلو، حلو، عوِّدت نفسك يوميًا على كده يعني؟
آه، حطيت أباجُورة صغيرة جمبي كده، وحاولت إن أنا أقراها من الكتاب مش من التليفون خالص، يعني حاولت إن أنا أجيب كتاب وأفرُه كده.
امم. ما بلاش التليفون، آه، التليفون الإضاءة أصلًا بتفوّق.
بالضبط، الإضاءة بتاعته نفسها بتاعتها بتفوّقني أصلًا، مش هتنيّمني ولقيت نفسي بت بتبوَّظ أصلًا عيني خالص يعني، اكتشفت إن موضوع القراية على الأباجُورة ده مُمتع جدًا، يعني بقيت باعمله ولقيت نفسي فعلًا آه، بشكل كبير.
وهادي هاه؟ هادي كده ومُسلي صح؟
جدًا، ولقيت نفسي إن أنا بابقى هادي كده وبتاع وألاقي نفسي إيه، باسترخي خالص وباروح في النَّوم، وكانت أسلوبها كان جميل جدًا موضوع القراية ده، كان اقتراح واحد صاحبي برضه على فكرة، بس هو كان قالها لي مجال قالها لي بالطريقة ديَّة، آه.
آه، بس ده شكله ده ده كده الحمد لله اللي هو طلع اقتراح كويس بقى. <laughs>
لأ، ده أنا ده أنا عدَّلت الاقتراح بتاعُه، ده هو كان بيقول لي اقتراح ابن لذينا تاني خالص، هو كان بيقول لي إيه هات
ليه بقى، هو قال لك إيه؟
آه، كان بيقول لي: "هات الEreaders واقرا من على من على الTablet" فطبعًا <laughs> كان آه.
يا سلام! يا سلام! هو يعني اقتراح هو بُص ال القراءة حلوة، بس يعني من على الموبايل، أو من على أي حاجة، آآ شاشة كده بقى وتكنولوجيا وكده، هتأثّر معاك أوي، وهترهِقّك، يعني فين الرّاحة في كده؟ يعني إحنا لسه هنتكلِّم في حِتّة الرَّاحة فاهم؟
امم. صح.

بُص، هو كان في البداية كان كانت شورى وحشة جدًا، إن أنا ابتديت آخُد موضوع ال <laughs> أقراص النوم دي. آه جدًا، عارف ليه؟
ما آه، لأ غلط، غلط طبعًا، طبعًا، طبعًا، وفيها تعوُّد وممكن تخُش في zone وحِش أوي. بس عرِّفني ليه بقى أنتَ؟
آه جدًا. هو للأسف إن أنا خدتها ب يعني واحد صاحبي اللي قال لي، يعني هو اللي اقترح عليَّ الموضوع ده، قال لي: "مثلًا إيه، حبَّاية منوِّمة" آه، "حبَّاية منوِّمة هتضبَط المسائل شوية، ممكن تنام وهتنا هتعوِّدِك بس إنَّك تنام وبتاع." للأسف آه، هي كانت بتنوّمني، بس برضه باقوم من النوم كده مصدَّع.
يا سلام على الاختراعات! إيه؟ حلو. مدروخ، أيوه طبعًا. عايِز أقول لك إن م لأ، عيوبها كتير، عيوبها كتير جدًا. إن أنتَ، فاهم، تاخُدها تصحى مدروخ مش فايِق، تتعوَّد عليها، للأسف. ممكن لو استمرِّيت فيها كام يوم ورا بعض، ما تعرَفش تنام غير بيها.
آه. أكيد، ده ده مش كده وبس.
فهو بصراحة إقتراح إقتراح مش كويس خالص.
إمم. لأ خالص، وكمان واحد كمان اقترح عليَّ كمان يعني المشكلة بقى إن أنا إن أنا جاني وقت كده، عشان كده اتعقّدت من الموضوع ده وبقيت لمّا بُص باحس بأي حاجة، والله ما آخُد رأي أي حد خالص، لازم أروح على الدكتور على طول.
ما آه، كنت عايِز أقول لك، على طول الدكتور أحسَن بكتير. <laughs> الناس مش هتخلص من كلامها.
خالص. آه، ده في واحد كان بيقعد يقترح آه، ويقترح مثلًا يقول لك إيه، اعمل لك مشروب مش عارف جنزبيل على على مش عارف إيه، على إيه، على كمون، على مش عارف إيه. آه، اللي هو بُص، هتشرب الشوية دُولَة، هتلاقي نفسك رُحت في النّوم ثانية واحدة.
هي ش يا سلام! المشروبات السحرية. <laughs> ما هي بُص يعني، آه، النباتات بتفيد وكل حاجة، بس برضه يعني، يا جماعة أنا ما كشَفتِش، اكشِف الأوَّل، <chuckles> نعرَف عندك إيه.
امم، امم. آه، بالضبط. لأ ده لاحظت مرَّة عملت الموضوع ده، لاحظت إن هي قلبِت معايا العكس، إن المفروض أنام بقى وتهدِّيني أنام وبتاع والكلام ده كلّه، لقيت نفسي في نُصّ اليوم، أو ف وأنا نايِم يعني، كل شوية أصحى أرُوح الحمَّام، كل شوية أصحى أرُوح أجري على الحمَّام، أتاريها مُدِرَّة للبول أصلًا، فأنا <laughs> جابِت معايا العكس.
إمم. يا نهار أبيض! يا نهار أبيض! على قِلَّة الن ده كده إيه كمان يعني، هي بتنيِّمَك وتدخِّلَك في النوم وفي نفس الوقت، بتصحِّيك إزعاج بقى، أنت تخُش الحمَّام ف <laughs> أنتَ كده دخَلت يا تقول اللي هو أنتَ مش فاهم أنتَ بتعمل إيه.
آه. ده هو اللي اقترحها عليَّ أصلًا